ما بقاش بقى كُلّ واحد بقى في حاله، بقى مش في حاله اللي هو عن يعني كُلّ واحدة من خالاتي بقى عندها ولادها، وولادها عندهم ولاد، وولادهم كبروا وقرّبوا يتجوزوا، فالأسرة بقت كبيرة وبقت عيلة، فالموضوع بقى صعب الواحد ي يتجمّع، بس بنعملها بقى أنا إحنا وأخواتي بقى.
آه. آه. إمم. أيوة.
ن ن
طيب، ال الريحة دي لمّا لمّا أنتِ بتعدي دلوقتي جنب جنب فُرن مثلًا أو حاجة، و وتشمّي نَفس الريحة دي، هل بي بيتعاد في دماغِك كده شريط الذكريات بتاع ال بتاع الموضوع ده؟
إمم. أ أقول لك على حاجة، في واحدة جارتنا يعني أنا نقلت أنا أنا اتنقلت من المكان اللي هو الريفي ده شوية <clears throat> لمكان مدي في المدينة يعني. بس في واحدة جارتنا كُلّ فترة كده أ أشِم يعني أصحى الفجر كده أشِم ريحة العيش طالع من عندها. أنا شامّة ريحة بيت جدي القديم <laughs> في ريحة حلوة، وباحس ب باحس بحنين، أروح نِف نِفسي أروح أقول لها ما تقعدينا معاكِ <laughs> اديني <chuckles> اديني رغيف طَب ادوق. <laughs> <laughs>
قولي لي. آه. آه. تمام. أيوه. آه بتحسي آه، بتحسي بنَفس الذكريات بقى وتحسي بنَفس ال آه، آه. ح رغيف آه آه يعني استنى أجيب البيض ونكسّره ونحطه جوا العيش ون ونعمل ال الموضوع ده، آه.
<laughs> أيوه جدًا، ب بابقى نِفسي أعمل كده، بس بابقى مُحرجة شوية يعني. إمم.
أ أيوه، طَب ق قولي لي ال ال التفاصيل إيه التانية اللي كانت بتبقى حواليكِ بقى وأنتم بتعملوا ال العيش ده؟ يعني إيه الذكريات التانية اللي كانت ممكن تبقى مرتبطة بال ب ب بالذكرى ديَّة؟